Oo, kaya siguro anda kaya parang dami sa'min nagbabaon ng ibang damit, <laughs> papalit sila.
'Yon. Para-paraan. <chuckles>
Mhm, para-paraan. Ay, sa tingin mo, ano pa kaya, parang mga posibleng pagbabago na darating sa lugar niyo, sa hinaharap?
Mm. Siguro, mas madadagdagan yung mga negosyo na restaurant, gan ga gano'n. Kasi, ah, yung lugar namin parang sikat din siya sa, ayun, mga mararaming pagkain, ganyan. Mga masasarap na kainan at baka nga madagdagan pa, ayun. Pero sana talaga, hindi mawala yung mga tradisyunal na, 'yon, mga kinakainan ng mga tao at hindi sila mawalan ng hanap-buhay, ayun.
Hmm. Hmm. Hmm. Sana lang. Hmm. Ay, oo.
'Yon nga, eh, kasi nakakalungkot, talaga na parang, ah, naaagawan sila ng customer, ganyan. Kasi patuloy na, paunlad ng paunlad yung komunidad na, ah, parang puro nagpapatayo ng mga building, ganyan, o kaya yung gano'n, fast food, ayun. Ikaw ba, sa'yo b
Oo nga eh, ang lungkot nga no'n. Mhm. Mm. Oo nga, eh, parang parang napag-iwanan na sila, 'no?
Oo. Ikaw ba?
Siguro ano siguro sana yung, 'yon nga, yung sana yung siguro ano, lipat na lang yung mga, do'n sa inyo <chuckles> yung mga nag-negosyo, <chuckles> lipat na lang kayo do'n sa may school, kapag na nakatayo na. <chuckles> Siguro, parang gano'n yung ano, hinihiling ko, <chuckles> kasi ano eh
Ah. 'Yon. <chuckles> <laughs> Oo.
pero, nando'n pa rin naman yung mga, kunyari, yung mga tusok, nando'n pa naman sila. Nakapagtusok pa nga kami, eh, <chuckles> do'n sa ano, ko yung dati pang ano, namukhaan nga kami nakapaglibre libreng inumin pa nga kami.
Ah. Wow, natandaan pa kayo, grabe naman. Nakakatuwa naman.
Oo, nakakatuwa nga 'yon, eh, mm. Nakukun nakakatuwa si kuya, nakaka naalala pa kami, ayun. Yan.
<chuckles> Gra nakakatuwa rin yung kuwento niyo na high school pa kayo, magkasintahan, tas hanggang ngayon kayo pa rin, nakakatuwa. <chuckles>
Oo, mm. Ay, thank you. Oo nga, eh, grabe, 'no.

Hindi may inasikaso kami sa malapit, kaya, ga napadayo kami ulit dun, kaya parang, uy may ano dito, may bagong ano McDo. Parang yung McDo ngayon parang 7/11 tsaka Uncle John's kada kanto meron. Kaya oo na kumain kami dun tapos napansin ko parang may iba dun sa katapat di ba school natin 'to parang, nagulat ako na ah, tapos sapat napa search ako, yun pala, nung pandemic pa pala yun na, ano giniba nila para, renovation yata yung gagawin nila, ay reconstruction kasi giniba nga eh. <laughs> Renovation nalang.
Ah, okey. Hmm. Yun nga eh. <chuckles> Totoo yan. Ah, matagal na. Ah, ganon? <laughs> Pero ano pa rin siya, gagawing school pa rin naman? Tas parehas lang din yung pangalan, ganun?
Mm. Oo pero mas mataas na siya, pero, ano ano na rin 'yon, panahon namin kasi parang nag-kaklase na kami, public school yun eh. Nag-kaklase na kami sa hagdanan kasi wala nang kulang na 'yong ang dami ng bata tapos, 'di ba dumagdag pa may k ano na K12 na ngayon? Kaya yun.
Ah, wow. Hmm. Hala. Ah, oo nga, baka nga talaga kailangan nang baguhin kaya giniba na. Yun nga eh.
Upgrade. Mm, nagulat lang kami na, hala. <laughs> Gusto pa naman sana namin mag-ano, prenup-prenup ganon. <laughs> Papasara na yung school. Ikaw ba, may ma
Oh. Ah, oo nga. Lalo na ano, high school sweetheart pa kayo.
Hmm. Mm. Oo nga eh, hindi bale, baka naman sa bagong school mas maganda na yung background, <laughs> yan ang iniisip. Ikaw ba, may mga may mga nakikita ka parang nag-babago, nagugulat ka nalang, parang pag-gising mo hala, wala na yung ano, mga ganun.
Ayun nga. Oo.

Ah, okey.
Kaya parang, ano 'yon tapos nagulat ako kasi do'on nakatira dati 'yong isa kong kaklase. Nasunog 'yong lugar nilang 'yon. Tapos abandonado 'yon nang matagal. Naalala ko lang bigla na Jollibee na pala 'yon. Kasi nabanggit ko din sa ka kaibigan ko na nasa US na parang, "Uy, alam mo ba 'yong school natin dati, ano na, may Jollibee na do'n sa tapat." Tapos sabi sa 'kin, "Ilibre mo naman ako. <laughs> Gusto ko ng Jollibee." Oo, gano'n. Kaya ano na 'yon talaga 'yong pinaka nagulat ako. Kasi ang daming nagbago, 'tas ang bilis no'ng construction. Parang bigla na lang siya na nabuo. <laughs> Anong yari?
Hala. Oo. Oo, huh. <laughs> 'Yon nga. <laughs> Naku. Ah. 'Yon nga, eh, 'no. Totoo ya 'yon la parang nitong mga nakaraang taon ang dami na talagang, ah, napapatayong mga fast food ganiyan, mga mall, mga iba't ibang gusali sa mga lugar na dati talaga wala pa 'yon, 'no. Lagi nating nadadaanan tapos ngayon iba na rin itsura, 'no. <laughs>
Mm. Hmm. Hmm. Kaya nga, eh. Grabe 'no, na naa iba talaga 'yong nagagawa ng, ano, teknolohiya 'tsaka ng panahon. Mga dami na may mga ano ba
Totoo 'yan. Ako rin, ano, dati sa school din namin noon, ah, walang mall na malapit pero nagkaroon ng walking distance na mall, ayan. Kaya mm.
Mm. Hmm. Ay, naku. Dami na naman tatambayan ng mga estudyante. <laughs>
'Yon nga, eh, kaya rin siguro nagsara na 'yong mga tindahan sa likod kasi may mall na na malapit.
Ay, oo nga, 'no.